Allora, ehm, vorrei sottoporti un un problema, che mi che mi angoscia regolarmente, diciamo che mi piacerebbe avere un confronto, e magari qualche consiglio, su un aspetto un aspetto lavorativo che, ehm, non mi fa che spesso non mi fa vivere bene appunto le le mie prestazioni. Allora io, ehm, insegno insegno recitazione. E, ehm, molto spesso mi trovo a dover gestire la la sindrome da impostore, il senso di impos ehm, di impostore, e nonostante io abbia avuto, uhm, dei risultati, che possiamo definire buoni, che possiamo definire concreti, continuo a, ehm, a vivere questa questa sorta di inadeguatezza, nel momento in cui, ehm, mi mi sento proprio che, ehm, io possa essere scoperta, da un momento all'altro, nel senso che, ehm, <smacks lips> allora: io ho iniziato a studiare recitazione, intorno ai 20 anni, ho avuto delle delle esperienze, non delle esperienze enormi, diciamo, non sono famosa ecco. Ehm, ho fatto per lo più teatro e, ehm, negli ultimi anni mi è capitato di insegnare in un'accademia di che che che insomma, uhm, formava ragazzi per il cinema, e per le serie TV per lo più. <smacks lips> Quindi già, ehm, ho dovuto, come dire, far fronte al fatto che i miei studenti pensano, sbagliando totalmente, che, ehm, la recitazione cinematografica sia qualcosa di diverso dalla recitazione teatrale. Quindi, il fatto che io non abbia <smacks lips> avuto delle importanti esperienze cinematografiche, ehm, mi mhmm, come dire, mi fa mi fa pensare che io non sia poi, appunto, in grado di insegnare a questi ragazzi <smacks lips> il il mestiere, nonostante, come ti dicevo, appunto, ho avuto dei buonissimi dei buonissimi risultati, perché alcuni di loro hanno iniziato a lavorare, e, ehm, dall'altra parte, ho avuto anche, insomma, dei buoni feedback da parte di ehm, dei miei chiamiamoli superiori dei uhm, de insomma dei gestori della scuola, ehm
Capisco. Capisco.
E dei colleghi. Quindi ecco, mhmm
Capisc Guarda, ehm, io ti voglio innanzitutto rassicurare e ti voglio dire che che capita molte delle volte di sentirsi inadatti, nonostante appunto si faccia una cosa da da parecchio tempo. Ehm, delle volte sai, l'ambiente in cui lavoriamo, ehm, certe situazioni, l'emotività, fanno fanno brutti scherzi. Però, mhmm, ti posso anche dire che si possono ottenere ugualmente dei buoni r ehm, risultati, lavorando su su alcuni aspetti. Prima di darti dei consigli, ehm, effettivi, ehm, vorrei farti delle domande per capire anche meglio, ehm, questo tuo sentimento, questo sentirti così impostore, ehm, questo sentirti così insicura e non adatta. Tu da quanto te hai iniziato da quanto tempo hai iniziato a sentirti in questo modo?
Sì. Certo, volentieri. Ehm, allora in realtà, uhm, l'ho sempre fatto, nel senso che ho iniziato molto presto a insegnare. Quindi all'inizio, ehm, la mia ansia, diciamo il mio senso di da impostore, dipendeva un po' dal fatto che mi sentivo troppo giovane e con poca esperienza per poter ehm, per poter trasmettere qualcosa a a a qualcun altro; anche se, ehm, all'inizio, appunto all'epoca, ehm, ho iniziato con con mhmm, con, mhmm, persone più giovani, con ragazzini, diciamo con, ehm
Quindi è da tanto che tu provi questa sensazione.
Eh sì, diciamo che o per una ragione o per un'altra, ehm, faccio sempre co ho dovuto sempre fare i conti con con con questa sensazione, ti ripeto all'inizio perché mi sentivo con poca esperienza, ehm, adesso perché, ehm, ho paura che il mio non essere, ehm, <smacks lips> riconoscibile, nel senso che se mi cerchi su internet non non non non mi trovi, o comunque non trovi, ehm, tutto quello che ho fatto, perché molto spesso ho fatto delle cose piccole, per cui neanche ti accreditano i mhmm, <smacks lips> appunto il il ruolo o cose simili, mi mi fa pensare che una persona non si possa non si ri mhmm, non si fidi di me, non si mhmm, non riesca a fidarsi di me, non mi ritenga all'altezza del della richiesta che mi viene fatta.
Beh ma, uhm, tu effettivamente hai dei risultati concreti, e e quindi al di là della presenza su internet o sui social, hai altri modi, eventualmente, per per mostrare questa cosa?
Beh, ho un curriculum in cui, appunto, è attestato quello che ho fatto, sia a livello artistico che a livello che a livello formativo, uhm, se vai sui social delle delle persone che hanno iniziato a lavorare, ehm, sono menzionata perché comunque, ehm, oltre appunto al al rapporto di insegnante-allievo si è instaurato un buon rapporto emotivo, personale, quindi, ehm, è capitato che i ragazzi abbiano fatto un post di ringraziamento per per averli incoraggiati, per averli aiutati, per aver insegnato loro
Quindi, ehm, ricevi ricevi feedback direttamente dai tuoi studenti, ehm, piuttosto che dai colleghi? Me lo dicevi anche prima.
Sì, sì, sì, assolutamente sì, cioè nel senso: più di una volta m'è stato detto che sono molto empatica, sono molto brava, sono, ehm, in grado di di, mhmm di trasferire, ehm, le informazioni che servono ai ragazzi, che i ragazzi mi vogliono bene, che che, insomma, ehm, ho come dire, il i feedback ce l'ho, sono buoni e, oltre a quelli, appunto, dal punto di vista umano, uhm, ho anche, ehm, come ti dicevo quelli, ehm, concreti, quelli pratici, nel senso che alla fine, ehm, i 2 ragazzi di cui ti parlavo prima, loro per tutti, hanno studiato solo ed esclusivamente con me, quindi vuol dire che, ehm, gran parte, del, ehm, della tecnica, quanto meno, ehm, gliel'ho gliel'ho passata io, poi <smacks lips> esatto. Ovviamente, sono 2 rag sì.
Gliel'hai trasmessa. Ma ma quindi Ma quindi, ehm, nonostante tu riceva numerosi feedback positivi, e e come dicevi anche questi 2 ragazzi ti hanno comunque dato, ehm, degli ottimi, ehm, risultati, si trovano molto bene, in ugual modo tu ti senti insicura, rispetto quindi a al tuo lavoro, a quello che stai facendo attualmente. E questo ti condiziona anche a livello di di umore, di mhmm, <clicks tongue> ehm, di emozione e quant'altro?
Allora in realtà, ehm, mentre lavoro cerco di non pensare a questo e cerco di, ehm, dare tutto quello che posso nelle ore in cui appunto stiamo stiamo lavorando, in cui effettivamente, sto esercitando il mio ruolo. Ehm, però poi quando quando ci ripenso magari a casa oppure prima di iniziare la lezione o, mhmm, non lo so, in situazioni in cui magari mi sento leggermente più debole oppure mi sento un po' più stressata, il mhmm, il primo pensiero è che: "Perché studiano con me, potrebbero studiare con persone molto più capaci". Io mi rendo conto che queste ehm, queste mie convinzioni, chiamiamole così, non hanno non hanno nessun tipo di di base, non non possono affondare le radici da nessuna parte nel senso che eh, ehm, cioè, c'è una parte di me che sa quello che che che che valgo diciamo così c esatto. Quindi, uhm, ci sono dei momenti in cui sono estremamente razionale e dico: "Perché stai facendo questi pensieri, sono pensieri distruttivi, sono pensieri che, ehm, ti auto sabotano, sono pensieri che non ti fanno bene sostanzialmente". Però poi c'è l'altra parte di me che, ehm, puntualmente scivola in questo in questo loop, ehm, che mi porta anche ad avere un certo quantitativo d'ansia, no. Perché so che ehm, che p loro potrebbero essere scontenti di me, che potrebbero cambiare insegnante, che potrebbero che nel non lo so, che la scuola dove sto insegnando scelga un'altra persona, quindi insomma un u un loop di di di pensieri negativi, chiamiamoli così.
Che è la realtà. Bene. Bene, guarda allora, ehm, ti dico l'ansia è è la reazione, il risultato di questo tuo pensare. Ehm, stai comunque tranquilla perché una soluzione c'è e la possiamo trovare. Ehm, considera che è importante che tu, ehm, riesca ad essere il più razionale possibile, ossia a pensare esattamente come le cose sono. Inizia facendo dei piccoli passi, crea una lista, dove metti tutti i successi che hai fatto. Perché tu ha hai detto che è da parecchi anni che comunque, ehm, ti occupi di questo mestiere, hai fatto anche tantissime, ehm, tantissime cose. E e metti quindi un elenco con le cose che hai fatte, 1: per ricordartele, e 1: anche perché all'occorrenza, se magari qualcuno ti chiede, le puoi comunque mostrare. E fai anche un'altra lista dove invece metti, l'elenco con i feedback che hai ricevuto. Ehm, cerca anche di mettere, ehm, cosa ti hanno detto, ehm, in che occasione te l'hanno detto, ma cosa più importante, segna anche l'emozione che hai provato. Così nei momenti di sconforto, andando a rivedere l'emozione, potrai in un certo q ca qual modo rivivere questa emozione. Hai capito? Quindi ti può essere, ehm, più d'aiuto attivamente. Ehm, ricordati anche
Okay. Sì. Ah. Certo. Sì. Mh-mh. Sì, è molto interessante questa questo questo consiglio che mi stai dando. Credo che sia molto, ehm, p propositivo, molto stimolante.
Sì, ma ricordati anche un'altra cosa che ti può aiutare moltissimo, è, ehm, rivedere cosa che nel passato ti ha aiutato a superare le prove; quindi le prove che hai sopportato, ehm, perché delle volte la forza noi la troviamo soprattutto nei momenti, diciamo, così più negativi. Ed è quella forza che ci fa aiutare: 1, a non annegare, ma soprattutto a ripartire, avere più energia, per essere più forti rispetto a prima. E in questo modo tu non fai altro che smentire l'impostore e gli stai dicendo: "Tu sei un bugiardo, non è vero che io sono così, io sono forte, e te lo dimostrano tutte le cose che ho fatto in passato". Ecco, ricorda poi che è importante anche, ehm, ottenere dei riconoscimenti magari da persone, ehm, professionali, quindi da persone che fanno il tuo stesso lavoro, e nel momento in cui riceverai questi feedback positivi, ehm, questo ti aiuterà a fare, ehm, ancora meglio, perché comunque riuscirai ad essere: 1, più realistica, a essere meno cerebrale, quindi, ehm, e a lasciarti, soprattutto, meno andare quelle che sono le tue emozioni. Prova a fare tutte queste cose, in modo graduale, e e poi nel caso comunque tu abbia necessità, io sono sempre qui a disposizione per te.
Mh-mh. Okay. Mh. Mh-mh Okay, sicuramente dovrà dovrò fare i conti con la me cerebrale, come giustamente mi hai come giustamente mi hai definito. E ti ringrazio perché sono stati m mi hai dato una serie di consigli che, ehm, già parlandone, ehm, intravedo ne intravedo l'utilità, sono sono molto interessanti, come ti dicevo prima, sono, ehm, sono stimolanti. Quindi, ehm, ti ringrazio, uhm, per per i consigli pe che mi hai dato, per avermi ascoltata, e per avermi aiutato a a capire che, ehm, è un un atteggiamento, uhm, magari più diffuso di quello che che credo, e che comunque è è è risolvibile. Grazie.
Certo, certo, guarda, per me è stato davvero un piacere, io credo in te e so che puoi uscire da questa situazione, e soprattutto essere più forte rispetto adesso.
Okay.